Oye, a ver, cuéntame acerca de una aventura al aire libre que nunca hayas olvidado.
Bueno, claro, mira, am, sucede que yo tuve la oportunidad de estar en un grupo de de niños exploradores o scouts, como se les conoce. Entonces la verdad es que tuve muchísimas aventuras al aire libre y y grandes experiencias. Entonces la verdad, creo que que cuando cuando quiero recordar alguna aventura, así que nunca nunca se me haya podido borrar y que siempre tenga mucho la memoria, sería una historia de una ida a un campamento que tuvimos en donde nos sucedieron cosas un poquito medio extranormales, si pudiéramos decirlo de alguna manera.
Ah, sí. Ajá. Ah, ¿por qué? ¿Qué les pasó?
Bueno, mira, te pongo un poquito en contexto, como te mencionaba, pues, con los scouts tuve la oportunidad de salir a muchos lugares, este, de bosque, de playa y todo este tipo de lugares tan tan lindos y que pues te ayudan a conectar de alguna manera con la naturaleza. Entonces, en una de estas ocasiones tuvimos la oportunidad de de viajar a un lugar que es una sierra, pero este lugar tiene una característica muy particular que es que cuando son como las 5, 5:30, de la tarde, bajo una neblina que es bastante densa, pero densa fuerte. Entonces creo que no puedes ver hasta 2, metros de distancia.
Sí. Ujú. Okey. Ajá.
Entonces, pues, ya verás, ¿no?, como de repente se pone las situaciones cuando ya es en la tarde y no alcanzas a ver a lo mejor a una distancia, que por lo general sería bastante normal.
Claro. Oye, pero tú, o sea, en ese entonces, dices que estabas con los scouts, los niños exploradores y me imagino, pues también, tenían ahí al personal capacitado, ¿no? Que los iba llevando, pero, ¿Cómo cómo fue que surgió la idea de salir ese día? ¿Lo tenían ya planeado los mismos, eh, organizadores de los scouts o podrías contarme cómo fue?
Por supuesto. Mira, de hecho, ese campamento, eh, se organizó porque era el aniversario como de ese grupo de de los scouts. Entonces, pues, eh, fue como un campamento de de todos, este, de todos los chavos y todos los adultos que son los responsables de cada uno de los grupos, y nos fuimos todos juntos a a esta zona para acampar por por la festividad, que de hecho venía de la mano con estas puentes vacacionales que existen en mediados de año, que son bastante largos. Entonces.
Sí. Ah, ja ja, okey, como en agosto, más o menos, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí, como en julio o agosto. Entonces este, pues nos fuimos varios días, nos habremos ido quizá unos 5 días de de campamento. Entonces, pues, ya estaba ya estaba completamente planeado, de hecho, pues, habíamos hecho nuestros menús, habíamos preparado todo bastante bien, y pues, ya llegamos a esta zona de acampado y la verdad es que es una zona muy bonita. Se se siente completamente esta vibra distinta que que quizá, uno está habituado en la ciudad o en estas zonas que tienen como más urbanización. La verdad es que llegar y dar un paso en estos espacios que todo es verde, que escuchas a los animalitos, eh, estos árboles, estos pinos inmensos, este, la verdad es que es es una
Ajá. Sí Ay, superbonito con la naturaleza, ¿no?, me imagino.
Sí, claro, es una sensación completamente distinta y hasta renovadora, no sabría explicarlo también, pero algo que sí me ha generado mucho ese tipo de espacios, es como, este momento de paz y también como como de purificación. No sé, si puedo explicarlo bien, porque cuando respiro ese tipo de aire siento como si mis pulmones respiraran algo como demasiado limpio.
Ujú. Okey. O sea, como que te quedó esa sensación, digamos de de cuando eras niño que hasta la fecha lo sigues recordando así como de que bueno, cuando respiras el aire que se siente todo limpio.
Ajá. Sí, justo. Así que que hasta parece que estás sacando todo el <chuckles> todo lo sucio de tus pulmones al respirar a esta primera bocanada de aire. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos acomodamos, nos establecimos de, eh, este, pues en este espacio donde íbamos a acampar, claro, está con los adultos y también de de la mano, pues con con los guardabosques que estaban en esa zona al al pendiente.
Okey. Ujú.
Pero, ya entonces este pues hicimos nuestras actividades y como te mencionaba anteriormente a eso como de las 5:30, 6 o 5 de la tarde, no recuerdo muy bien este bajó la neblina, pero una neblina muy densa. Entonces, pues de repente, varios de de nosotros quisimos ir al baño que estaba un poquito alejado de la zona de acampado y pues un adulto nos acompañó para que pues no nos perdiéramos ni hubiera alguna situación.
Sí. Ujú. Sí. Claro. Ujú. Oye, pero o sea, p, ¿cómo fue ese momento tal cual, de que estabas con un adulto, no te dio aún así como miedo de de bajar? Porque sí, a lo mejor era la experiencia bonita de sentir como el aire muy limpio y todo, pero el hecho de estar en un lugar tan imponente, ¿te dio miedo?
Pues. Este Eh, la verdad es que en en los inicios y durante el tiempo que no pasó nada raro, no. Estaba superfeliz, era un lugar amplio, podíamos correr, jugar, este, divertirnos de muchas maneras, la verdad, creo que tendría como unos 12, o 14, años, como en ese también margen de de edad estaba. Entonces, pues, la verdad es que tenía mucha energía, jugaba con mis amigos, me la pasaba muy divertido y no no le prestaba atención, quizá como a otro tipo de situaciones. Entonces, pues, la verdad es que como te menciono, como éramos varios muchachos y muchachas, hubo un momento en el que de repente como que varios quisimos ir al baño y, pues ya, este adulto responsable, pues, nos acompañó a todos porque el baño estaba un poquito alejado. Entonces, pues ya, pues, cada quien, este, pues, hizo sus necesidades, ahora sí que, pues, este, ya empezábamos a salir y, pues, como te mencionaba, la neblina ya estaba, pues, ahora sí que a la altura de nosotros, ya a nosotros nos costaba un poquito ver.
Ujú. Claro. Ujú. O sea, ya no veían nada totalmente. Oye, y el adulto responsable, digamos, ¿cómo lo tomó, lo lo tomó calmado? ¿Te acuerdas cómo eran sus sentimientos o sus emociones en en ese momento?, justo de ver que había tanta neblina, y ustedes, pues, que al final del día, él era responsable, ¿no?, de de ustedes también.
No. Claro, sí. Este, la verdad es que yo recuerdo haberlo visto con mucha tranquilidad. Si no recuerdo mal, él ya había estado en ese lugar anteriormente, entonces, ya conocía un poco. Y también, pues, existía este sendero que llegaba del baño hacia el área de acampado, y viceversa. Entonces, pues realmente estábamos tranquilos en ese sentido, porque pues, era solamente un camino, no no había más que que otro que otro espacio o algo así, era sólo un camino, entonces pues, todo nos daba como cierta paz, ¿no? Pero resulta, que pues ya cuando estábamos la mayoría afuera, vemos a una persona que que va caminando con una de estas lámparas, como viejitas, de esas como de aceite. No sé, si las las, este, las ubicas un poco.
Ujú. Ah, okey. Claro. Ujú. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Pues, superviejitas, grandes, que hasta incluso llegan a ser pesadas, ¿no?
Ajá. Y y vemos que esta persona la carga, pero está como encorvada, pero va caminando como de una manera, am, no sé, am, lenta, como cansada, si pudiéramos darle una definición. Y y pues, a todos nos sacó de onda porque, pues, nomás estábamos nosotros y los guardabosques, y no habíamos tenido la la la oportunidad de ver a otro tipo de personas, y pues, has hasta donde nosotros conojian conocíamos, no había nadie más. Entonces, pues, ahora sí que el adulto, pues, da unos pasos al frente, lo más cerca de la persona, y empieza a hablarle en voz alta, como de, pues para saludar, para saber qué es lo que estaba sucediendo, ¿no?, podría ser que estuviera perdida la persona, porque a mi a mi percepción, yo pensé que era una persona que era una persona mayor, un una persona ya, pues, un adulto mayor que quizá, pues, se había perdido, o o algo así, una situación así. Y pues ya, el adulto responsable, pues, empieza a hablarle, ¿no?, como de, buenas noches o buenas tardes, este, disculpe, ¿todo bien, todo en orden?, y en ningún momento respondió. Siguió su camino, y y de repente, pues, ahora sí que, se desvaneció en la neblina.
Ajá. Claro. Ujú. Claro. Sí. Ujú. Guau. ¿Y tú cómo lo viste eso, era como sentías como si fuera algo paranormal, digamos?
Sí, definitivamente, y creo que, mm, eh, no solamente yo, porque lo he platicado con mis amigos que con los que me he mantenido en comunicación de este de de ahí de los Scouts y todos tenemos esa misma imagen y ese mismo recuerdo y esa misma situación cuando fuimos o los que fuimos al baño, más que nada, que todos recordamos que era esta persona así con estas características que que este adulto responsable, pues realizó algunas a este, intentos por tener contacto con esa persona que ninguno dio frutos. Entonces pues todos estábamos como en estado de shock en ese momento, como de que qué está pasando o qué sucedió o situaciones así.
Ajá. Claro. Sí, no, es que no te esperas como que justo alguien aparezca de la nada y más en esas condiciones con tanta neblina y y pues como que justo yo creo que para niños todavía es más imponente de todo lo que pasó. Y y a ustedes, eh, ¿cómo, qué se les complicó o o qué imprevisto de repente apareció? ¿Lograron entrar bien al al baño? o, ¿cómo cómo se sintieron cuando regresaron?
Bueno, la verdad es que por fortuna ya todos estábamos saliendo del baño, entonces los que no lo vieron fue porque apenas iban de salida, pero pues, ya la mayoría estábamos fuera y fue como que toda esta impresión, todo este miedo, toda esta incertidumbre de saber pues, ¿qué es lo que había pasado en realidad? ¿No? Entonces pues, ya cuando salieron todos del baño, pues, ya ahora sí nos fuimos en bola este, al área de acampado, y lo que hicimos inmediatamente, fue a preguntarle a los que estaban ahí, como, ¿si habían visto a alguien pasar? A una persona mayor con las características que habíamos visto y todo esto. Y lo que sí nos nos sorprendió bastante fue que nos dijeran: "Que no habían visto a nadie en todo el tiempo que nos fuimos, que los guardabosques tampoco habían estado dando vueltas", que que de hecho, el el único ruido que se escuchó fue cuando nosotros veníamos regresando, casi corriendo por por querer saber qué es lo que estaba pasando.
Ajá. Claro. Ujú. Sí. Okey, oye, pues superraro, ¿no? Como que sí se pareciera que fue algo paranormal, digamos en ese momento y que pues, no se puede explicar, ¿no?, o ¿quién era esa persona tan misteriosa también? Eh, es es difícil. Oye, y si, por ejemplo, si hoy volvieras a vivir tal cual esa aventura de de ser, digamos, niño explorador, pero bueno, ya tu edad, ¿tú crees que?, o o justo siendo ya la persona responsable, ¿no?, de los niños, ¿tú harías algo distinto o o qué consejo práctico le darías a alguien que quiera hacer algo parecido, como adentrarse, a explorar y y bajo estas circunstancias de neblina?
Claro. Bueno, creo que, primero que nada, es tener cierta noción de de qué es lo que puedes hacer, porque creo que que mu muchas personas y, pues, yo también me podría incluir en si no lo supiera, este, nos podemos quizá asustar por ya no tener esta percepción de la vista, creo que es uno de los sentidos más más fuertes o con los que más tenemos esta relación tan fuerte, es la vista y perderla de repente por o por este caso, las neblinas, creo que que podrían generar hasta incertidumbre y miedo en las personas que no están acostumbradas a estas situaciones. Creo que lo ideal siempre es como que tener estos puntos de referencia para saber en dónde estás y hacia dónde te diriges, una linterna, quizá un silbato para poder este, pues, hacer estas llamadas de de emergencia por alguna situación que pudiese suceder. Y en el sentido de como yo adulto, que quizá me llegase a suceder una situación similar, creo que actuaría de la misma manera porque, pues, al ser algo desconocido y no saber realmente lo que está sucediendo, podrían haber sido 1001 situaciones en las que hubieran pasado, ¿no? Que hubiera sido una persona realmente y lo hubiera asustado y hubiera ocurrido un accidente o o no sé, pues, que que que por la misma impresión y todo este caso de los chicos, este, pues, también se pudieran asustar o que pudieran generar esta ansiedad porque, pues, son situaciones que uno no espera y que, pues, creo que lo mejor que pudieron haber hecho o en este caso, el adulto, lo mejor que hizo fue, pues, mantenerse, creo que adelante de nosotros como en espacio de protección y al mismo tiempo investigar y ver qué es lo que estaba sucediendo del otro lado. Porque.
Ujú. Claro. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Oye, y este adulto, ¿recuerdas todavía lo que dijo o mencionó al respecto?
Sí, pues es que creo que fue esto justamente que te mencionaba de que que trató de mantener este contacto como siendo con estos saludos amigables como de pues buenas tardes, este ¿todo se encuentra bien? O sea, como que todo esto como para, pues para que la persona prestara atención sin sentir que lo estaban como agobiando. Podríamos decirlo de alguna manera. Y y pues bueno, ya cuando regresamos y nos contaron que no había nadie, pues fue la primera la la impresión inicial como de que pues entonces sí estaba pasando algo raro cuando estábamos allá y después, pues ir con los guardabosques como para reportar, porque pues seguíamos con esta idea que quizá era un adulto que se había perdido de estas zonas de los pueblos de estas situaciones. Entonces pues también, ¿no?, eh, ir con los guardabosques y preguntar y que de repente los guardabosques ti tuvieran estas miradas, de cómplice
Claro. Sí sí. Ujú. Claro. Ujú.
y de repente, pues nosotros ya también deducir que realmente si pasaban cosas raras en la zona, porque ya al final, pues ahora sí que los guardabosques nos dijeron que no nos preocupáramos, que pues dentro de lo lo que sucedía, pues era normal que de repente, pues se viera una persona caminando por el sendero o quizá hasta niños jugando, pero que no nos preocupáramos.
Okey, pero sí como que muy raro, ¿no?, todo el el que hubieran ahí personas, o esa persona que no pudieran explicar como tal, qué estaba haciendo ahí, y que al final él siguiera su camino, pero prácticamente desapareció, ¿y te ha pasado algo también similar a esto, pero ya más grande que también no haya tenido como explicación? Ujú.
Sí. Claro, la verdad es que que sí. Y sobre todo, pues como te mencionaba, ¿no?, en estos espacios en los que estuve con con los campamentos y y todo este tipo de situaciones, creo que no, no fue la única vez que que me pasó como esta parte <chuckles> de de vivir una experiencia, pues, ahora sí que, sobrenatural o también natural. E entonces, fue <chuckles> para mí creo que es de estos casos muy impactantes que he que he tenido la oportunidad y ahora sí que, a en este momento podría decir que la dicha de vivir porque, pues, me genera estas anécdotas que que quizá, son son curiosas y ha, eh, hasta este momento divertidas.
Sí. Okey. Claro. Oye, pero pues, es divertido y suena como hasta cierto punto irreal, pero yo creo que cuando estás en ese momento que no te lo puedes explicar, es mucho miedo, ¿no?, y la incertidumbre de, ¿qué va a pasar?
Sí, claro. Completamente, es es es, pues, es creo que esta montaña rusa de emociones, no entre que, eh, como joven dices: "Ay, qué miedo", pero, qué emocionante y al mismo tiempo, pues, ya como adulto que ya lo pasó, pues, dice: "Pues es una gran anécdota".
Claro. Oye, pues muchísimas gracias por haberme compartido esta anécdota tan paranormal de cierto punto. Te agradezco mucho, y pues bueno, espero encontrarnos pronto.
Sí, sí, claro. Hasta luego. La verdad es que disfruté muchísimo de de esta plática, y me hiciste recordar muchas cosas muy lindas. Hasta pronto.